Ah sim, e talvez tirar foto na frente do espelho.
Consegui Também, também vou fazer as fotos, é uma opção que tá na minha mente. Porque eu notei que eu me abalo muito emocionalmente, né. Quando eu não vejo essa mudança do peso. Por mais que todo mundo me elogie, acho que eu tenho aquela, ah, se eu não me engano é dismorfia, não lembro bem o nome, que você v
Uhum. Em que você tem uma visão distorcida do do próprio corpo? É, e e nesse caso, é bom escutar as pessoas. Porque, eh, realmente quando a gente está muito fixado, eh, num objetivo corporal, e e quando a gente gosta muito de malhar, e coisa e tal. A gente pode acabar tendo uma distorção e a gente já está com um corpo legal, mas a gente não consegue ver isso, então, é é muito bom escutar o próximo e acreditar neles.
É, exatamente, me dá aquela visão distorcida. Uhum. Exato. É. É, <chuckles> essa eu tenho uma dificuldade nisso, né, que muitas vezes eu acho que as pessoas estão te falando as coisas como um método de motivação, sabe? Então, e eu me
Uhum, um é é, mas não teria razão delas falarem se não fosse verdade, né, mas assim tendo em vista, eh, que você reconhece que você tem essa dificuldade. É é o eu eu achei boa essa estratégia de 12 meses primeiro que é um prazo longo. Você tem muito tempo pra cumprir isso, e se pesando 1 vez por mês, pelo que eu entendi, né. Porque também se pesar toda hora pode ser frustrante, porque a gente pode às vezes a gente pode ter uma semana mais mais difícil. Enfim que não deu pra malhar tanto, você acabou não sei teve um feriado e a gente comeu um pouco mais, então ach exato.
eu meio que foco negativamente. Uhum. Exato. Isso. Lógico. Menstruação, que eu geralmente, na menstruação eu ganho 2 quilos, 3, às vezes então né, tudo pode acontecer.
Uhum.